Ja, ah, okay, das ist ja interessant. Das heißt, du hast für jede, sage ich mal, Person in deiner Familie einen, ja, Song in dem Sinne, der n
Ein ein Song, eine Musikrichtung, eine eine musikalische Verbindung.
Ja. Mhm.
Also, ich komme aus 'ner musikalischen Familie, meine meine Eltern waren beides, äh, Profimusiker.
Ah, okay. Ah, okay, die waren auch professionell in dem Sinne. Okay.
Ja, ja, aus'm aus'm klassischen Bereich. Und da gab's 'ne sehr enge kl Verbindung anhand der klassischen Musik.
Mhm, macht Sinn, weil deine Eltern auch in dem Sinne da einfach berufstätig waren.
Genau, genau und in ja, und in insofern war da die die Klassik 'n beherrschendes Thema bei uns in der Familie. Ich habe dann auch, ähm, s selbst Klavierunterricht gehabt bei meiner Mutter, was manchmal natürlich auch eher von Spannungen geprägt war, wie es halt so ist. Aber, ähm
Mhm. Ah. <chuckles> Ja, vor allem, wenn dann die Eltern professionell, sage ich mal, da tätig sind, kann ich mir vorstellen, dass da Erwartungen an dich, sage ich mal, höher waren in dem Sinn.
I Ja, äh, d dann dann eher von meiner äh, von meinem Vater. Aber meine Mutter hat das immer sehr sch sehr sportlich genommen und, ähm, sie hat mich da, äh sie hat mir viel Freiheit gelassen. Aber wenn sie selbst gespielt hat am Klavier, ähm, als Solokünstlerin, dann waren Chopin ist dann gespielt worden und jedes Mal, wenn ich Chopin höre, äh, in die die die Klavierstücke, die erinnern mich sehr an meine Mutter, die auch vor einigen Jahren gestorben ist und, äh, da gibt's dann diese Verbindung und dies das löst dann natürlich auch Emotionen aus, ne?
Ah, okay. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Mm, mein Beileid. Ja. Okay, also, schön, erst mal zu hören. Das heißt äh, nicht schön, zu hören im Sinne Also ja.
Ne, ne, es ist schön. Es ist schön, es ist lustig, es ist 'ne Verbindung, ne? Und dass irgendwann die Eltern sterben, ist eigentlich auch der Normalfall. Deswegen des deswegen fand ich den, ähm den Hinweis eben schön, fand ich sehr, s sehr, sehr passend.
Mhm, da Ja, unvermeidbar, ne? <chuckles> Ja.